はいはい。ああ、すいいですね。なんか、職場とかでそういうことしてます？うんうんうん。じゃ、結構周りも理解のある職場なんですか？
うん。 あ、してますしてます。 どうでしょうね。あ、うん、ま、なんか私はもう「あ、この人はこういう人だ」っていうのを、みんなに受け入れてもらっているので
どちらかというと。 うん。 うんうんうんうん。
あの、ま、でも、うん、変わった人だなってきっと思われ思います。<chuckles>
<laughs> <laughs> ま、でも先にこちらから弱みを見せる方が、きっと相手も開示しやすいですよね、きっとね。うんうん。
うん。 そうですね。 うんうんうんうん。それはあると思います。うーん。
かやいや、なんか逆に、えっと、聞き手として何を言えば相手の立ち直りを助けられると思いますか、逆の
はい。 はい。 うーん、そうですね。もうなんか、とことん聞いてあげるのがいいのかなっていう気がしますね。
立場になったとして。 うんうん、確かにそうですよね。
うん、なんか、下手にアドバイスをしても、それが気に入らないこともあるだろうし。ね、だから、なんか、気が済むまで聞いてあげれたら
うんうん。 ありありますよね。うん。うんうん。 うんうん。
それでなんか、大半解決するんじゃないかなっていう気はしてますね。
うん、確かに寄り添ってあげるのが一番、ね、きっと相手もすごく安心しますよね。
うーん。そうですね。うん。 そうですね。うん。
うんうん、そっか、逆にやってはいけないこと、うん、ていうのは
てはいけない事は、やっぱりこう、おうん、なんて言うんですか、自分の意見を押し付けたりとか。
うんうんうんうん。
うん。よかれと思って「こうした方がいいよ、ああした方がいいよ」っていうのは言わないようにしてますね。
うんうんうん、言いたくなっちゃいますけどね、なんか早く早くこう回復して欲しいなみたいな時も、ありますよね。
うん。 そう、言いたくなっちゃうんですよ。おそう。うん。 うん、そうそうそう。おそうなんですよね。なんか、ま、こっちはね、相手の立場、相手のことを思って言ってるつもりでも、それが相手にとってはなんか負担になったりとか、プレッシャーになったりとかする場合もあると思うので。うんうん。なるべくこう、余計なこと言わずに、うんうん。あの、聞くだけ、き聞く感じにしてますね。
うんうんうん。 うんうん。 うん。ありますよね。 はい。 はい。なんか。あ、そさっきさっきあの、手を洗うっておっしゃってたじゃないですか、その、即効性のある。
うん。 はい。うん。はい。
あの、対処法として、なんか他に、こう、自分を落ち着かせる習慣みたいなのってあります？
はい。 うーんと、あとは、もうちょっと時間がある時は、お散歩に出たりとか？
はい。あ、はい。

手を洗う、おお。すすいえ具体的ですね、凄く。うん、ふん。
うん。 そう、手を洗うとなんか凄いリセットされますね。
おお。なんかハンドソープ使ったりとか、ですか？それとも、ほんとにその行為自体がリセットになります？
うん、行為自体ですね。なんかそれテレビで見たんですよね。なんか心理学かなんかの先生が、あの、そういう時は手を洗ってみてくださいっていうの、おっしゃっていて
うん。 へえ。 うんうんうん。 うーん。うんうんうんうん。
で、やったら、あ、ほんとになんか、あの、日本語で水を流すっていう言葉ってあると思うんですけど。うん、ほんとになんかね、効果があるなって思いますね。
うん。はい、ありますね。うんうん。 はあ、そうなんだ。いいですね。はい。なんか根本的なに整える
うん。 ほうですね。 うん、根本的にはそうですね。なんだろうな。
とかって。 うさっきさっきおっしゃってたように、落ち込むとこまで落ち込むみたいな
うん。落ち込むとこまで落ち込んで、そうですね。そうすればもう
うん。
うん、なんか這い上がるしかないので、自然に自然に上がっていくと思うんですけどね。
<chuckles> 確かにそうですよね。なんかうんうん。なんか日本の職場とか家庭とかって、弱みを見せてはいけない、見せにくい空気ってあるじゃないですか。
うーん。そうそう。 はい。 あり ありますね。
なんかそういう、文化的なハードルってのを、どう乗り越えてますか？
うん。 うん。 そうですね。私も若い頃はほんとになんか弱みを見せれないっていうか、こう、助けてって言えないっていうか。
うん。ああ。ですよね。頑張っちぇうんうん、うん、ふん。
え、うん、なんか一人で頑張っちゃうタイプだったんでど、なんかそれで苦しくなっちゃったりっていうこともあったので、もう、最近はなんか早めに、あの、周りに、ああ、もう、これ分かんないとか、もう、どうしたらいいか分かんないとか。助けてってうん、言うようにしてますね。
はい。 あ、うん。 はい。 <chuckles> ああ、助けてもらう。 ああ。いいですね。そっか、じゃあ、そこの文化的なことはもう、そこまで気にせずに自分の 優先 <chuckles> 自分のメンタル優先ですよね。 ね。
うーん、うん。 はい。 はい。 そうですね。うん。うーん、なんか、結局はね、なんかそこでこう、あの、留まってるよりは、早めに言っちゃった方が、周りも、あの、理解してくれるというか、あ、この人今困ってるんだっていうのを分かってもらえるので、うん、双方にとっていいことなのかなっていう気はしますね。
うん、うん。 はいはい。